Eh sì, è bello sapere che c'è ancora qualcuno in questo mondo che, diciamo, guarda prima il testo, il significato della parola e poi analizza di per sé la canzone. Secondo te è eh sì, oggigiorno secondo me è raro. Ti volevo chiedere: ma, mhmm, come si è evoluta secondo te la musica oggi? Ehm, le nuove canzoni, nuovo stile, quando usano l l' autotune o comunque, ehm, usano delle tecniche un po' particolari, ti regalano lo stesso delle emozioni oppure le trovi un po' spente?
Mh-mh. Eh, è raro. Mh-mh. Allora Mh. Allora, in realtà per quanto riguarda il contesto italiano musicale credo che non sia anzi che si stia evolu ev eh, evolvendo scusami, in megl eh in peggio, ehm, anche perché io non ascolto molto mu molta musica isa italiana come avrei ben capito dai nomi che ti ho pronunciato in prece in precedenza, e, eh, credo che, appunto, come dicevo prima, i testi ormai siano diventati molto sottovalutati e non si guardino più, quindi si crea, un tantissima musica tutta uguale a mio avviso e, mhmm, contesti veramente, non so, aberranti a mio a mio avviso. Poi ci son le eccezioni, però vabbè. <chuckles>
Mh-mh. L'ho notato. L'ho notato, l'ho notato, sì. Mh-mh. Aberranti. <chuckles> Va bene. Mi posso ritenere soddisfatto, ehm, per questa bella chiacchierata, ehm, veramente mi ha fatto davvero piacere ascoltarti e e aver notato che appunto c'è sempre c'è ancora qualche speranza nel mondo della musica. Grazie.
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> nessun problema, è stato un piacere rimuginare sul passato e sulle tendenze, ecco, del presente. Grazie a te.